Isso, é exatamente isso. E aí, o é enfim, ele nem ninguém sabe me explicar por quê o Pato Donald e por que aquele episódio. Mas é sempre a mesma coisa.
Pato Donald. Aham. Olha só menina. Interessante, eu fiquei curiosa agora. <chuckles> Hã?
Não é? E a segunda coisa É, então depois joga, né, eh, episódio de Natal da Suécia, Pato Donald. Não é de Natal assim. <laughs> Não é, não é. Nada, nada, é aleatório, é um bem antigo inclusive. E a segunda coisa é que no ano novo, eles em todas as televisões, eh, o dia inteiro, fica passando a migração dos alces, na televisão aqui no norte da Suécia. E eles passam o dia assistindo, é é muito curioso. <chuckles>
E nem é Natal ainda. <chuckles> Mas eu vou procurar. Tá. Aham. Hã. É mesmo? Tipo, é ver um esporte, a pessoa não está assistindo um jogo de futebol, né, um jogo de ba venha ver na migração dos alces, olha, que interessante gen
<laughs> É. Isso, atravessando de um lado para o outro da Suécia. Gente, eu achei tão curioso isso que eu falei: "Gente" o o o do o do Alce eu ainda assisti, eu falei: "Não, deixa eu ver, deve ser legal", eu botei por 5 minutos, falei: "Não nã" é, gente, não dá para ficar o dia inteiro assistindo.
<laughs> Ai gente. E tipo, não Gente, que engraçado. E aí você percebe que um país assim, já não tem tanta miscigenação, né. Porque quando tem miscigenação, eh, todo mundo vai trazer o a sua cu um pouco da sua cultura, e aí a gente acaba que nem próprio brasileiro, né. Ah, o a vamos dizer assim, vamos dizer a os pratos, né, por exemplo: você come hot dog aqui nos Estados Unidos, é hot dog, é pão, eh eh, ass lingui salsicha, mostarda, ketchup e maionese, né. Você vai no Brasil tem tem que ter um purê de batata, batata palha, né, um eles inven então assim né, ou ervilha. Então ou seja, a gente pega a tradição do outro e dá uma melhorada. E aí você vai em um lugar, assim, que eles não têm tradição, o que que tem tradição? As coisas que já que eles faziam de certo naquela época lá atrás, né. <clears throat>
Pois é. Exato. Aham. Aham. E salsicha. Aham. Purê. Ervilha. <chuckles> E dá uma melhorada, exato. É, exato. Não tem não tem exato. Não tem influência de outras culturas, né.
E nada muda, porque não tem mi não tem outras culturas ali, né. Não tem influência. É, exatamente. Que legal, né.
É mas é muito to mas é muito curioso assim de e eu eu g quan eu parei, assim, e fiquei: "Gente". Mas, o curioso é que essas coisas quando são muito tradicionais, né, as pessoas não sabem nem explicar, né, você fala: "Ah, é porque a gente faz isso todo ano". Exato.
Sim, eu imagino. Aham. É. Tipo, já já é assim é assim, porque é assim, todo ano a gente faz olha, é, a gente não, a gente já sabe explicar, né. "Não, essa aqui é uma tradição, a italiana que trouxe, quando a a ita os italianos vieram para o Brasil que né, estou falando da do pisar na uva, lá.
É muito curioso. Exato. Aham.

É uma palavra sueca, F-I-K-A, que significa, eh não assim, não tem uma tradução literal mas é esse é esse momento, assim, de você é. E aí é isso, e eu aprendi que o co aqui eles gostam muito de doce, né, então o fika tem que ter um um kanelbulle tem que ter um alguma coisa doce, é interessante isso. Mas um pãozinho doce, sabe, assim, uma coisinha mais.
Que significa? Tá. Tá, entendi. Esse momento. Ok. Tá. Tá. Um docinho. Certo. Tá. Não é nada diferente, hã, tipo assim, alguma coisa que a gente já conhece, tipo uma tortinha, um pãozinho doce.
É. Isso, só que é é muito sério, assim, sabe, eles levam muito a sério, a um a um a um nível
Tá. Gente. E o café? Ele é doce ou ele é, assim, sem nada?
Ah, eles gostam, ah, sem nada. Eles gostam um café puro.
Tá. Café cowboy raiz. <laughs>
exato. Mas, tem 2 coisas também que que aí são muito parecidas, eles celebram muito, eh, a primavera e o verão. Inclusive, a semana que vem a semana que vem não, daqui a duas semanas. Então eles fazem grandes festivais para celebrar a primavera e o verão. E aí, eu acho muito muito diferentes, porque a gente não tem no Brasil, né. A gente tem festas tradicionais, mas
Uhum. Olha. Uhum. Tá. Ai, que legal. Não. Não, porque essa essa de celebrar a gente não tem, porque a nossa o nosso clima ele é ele é muito já meio que definido, né, exa gente não tem aquela a mudança. Eu não vi a mudança de outono para para para para inverno, parece que é assim, é verão e inverno, só isso. <laughs> Não tem as do meio. É, o verão é muito quente quente quente, que aí depois de repente fica frio frio frio e alguns dias depois vira quente de novo, e é e é isso. Não tem ali primavera, né.
É, então. Exato. Aham, um verão menos quente. <laughs> Exato. <laughs> É isso, exato. E aí, aqui como eles têm uma cultura muito, eh, da cultura viking, assim, né, aí eles
É. Ai, nossa, que linda. Adoro.
É muito legal as festas deles, assim, sabe? É
Cultura viking, que chique, ai nossa.
é, tanto que que tem alguns ditados populares deles que são heranças vikings, assim, sabe, da cultura viking, aí é muito muito interessante, assim, sabe? E mas você, me diga você, você tem alguma tradição cultural que te surpreendeu, assim, que foi muito diferente?
Aham. Tá. Entendi.